Rồi, ô kê.
Hello, xin chào bạn.
Hello, chào bạn, ờm, hôm nay của bạn như thế nào? <chuckles> Rồi, ô kê, vậy thì mình, à, trả lời trước hen, thì hôm nay của mình khá là vui về, đầy năng lượng tại thứ Hai thì mình làm việc cũng nhiều. Ừm, hông biết bạn thì sao, bạn có như vậy hông?
Thì, à, không biết hôm nay ngày của bạn như thế nào rồi ha? Ừm hứm. Thì, ờ, hôm nay của mình khá là tốt, mọi chuyện khá là suôn sẻ, cho nên là, sao ta, mình, ờ, còn định á hả, sao ta, đi chơi thể thao nữa, thì, à, không biết á là, sao ta, bạn có môn thể thao nào yêu thích hông?
Vậy á hả? Ờ, mình cũng hông hay chơi thể thao, mình chỉ chơi những cái môn khá là nhẹ nhàng như là cầu lông với lại yoga thôi. Ờ, còn bạn thì sao, kiểu, bạn thích những môn như thế nào á?
À, vậy hả? Thì, à, thật ra là yoga cũng là một cái một trong những cái bộ môn yêu thích của mình, thì, à, bên cạnh yoga đó thì mình còn có sở thích là chơi, ơ, h bơi lội nữa, thì, à, đó là những cái sở thích mà mình hay tìm, nhưng mà dạo này thì, à, ít đi bơi lại rồi, thì, à, sao ta, ừm.
Ừm. ô kê. Ừm. À. Bơi lội. À. <chuckles> Ừm, sao vậy? Trời nóng mà ta, sao hổng ít sao ít bơi?
Tại vì, à, thật ra là phải có cơ hội á, kiểu, cũng tùy thuộc vào môi trường á, nếu có môi trường phù hợp thì mới đi bơi được, phải hông?
Trời mình thấy trời cũng nóng. À. Ồ, vậy là ý bạn làm bạn chưa có cái hồ bơi nào mà ưng ý hết á hả? Hay là hay là à.
Ừ, rõ ràng là như vậy. Với lại là, sao ta, cũng, a, khó kiếm hồ bơi ấy, cho nên là mình lại, ơ, không tìm được cái hồ bơi cho nên là mình mới hạn chế đi. Đó, thì, à, bạn có hay tập yoga hông?
À. Ừm, không không tìm được một ừm. À, nhưng cho nên mình có, mình tập yoga mỗi 2, 4, 6 á, và, kiểu, mình sẽ tập, ừm, ừm, mình sẽ tập với thầy cô. Ờ, một nhóm như vậy sẽ ít hơn 20 người, thì dù trời nóng nhưng mà ừm, nhưng mà nó sẽ hông phụ thuộc ờ, phụ thuộc vô môi trường như môn bơi á, tại tập trong nhà cho nên là mình đi cũng thường xuyên. À, bạn ừm.
hai tư sáu hả? À. À, cũng khá là tốt ha. Ừm. Ư, OK. Như vậy là bạn đi, a, tập ở trung tâm hay là tập ở tong ở công ty?
Ờm, một phần một vài ngày thì mình sẽ tập ở công ty nếu như công ty có thầy cô, ờ, mời về, tại cũng miễn phí cho nên là mình cũng ưu tiên tập ở công ty. À, nhưng mà, ừm, ở trung tâm thì đôi lúc công công ty hông có người thì mình sẽ phải qua trung tâm chỗ ừm, đúng rồi, những cái phòng gym có môn yoga á, thì bạn tập, ừm, bạn tập bạn kêu bạn cũng ờ.
Ừm hứm. Đúng, đúng. Ừm hứm. Ra trung tâm tập, phải hông? Ừm hứm. Hiểu, hiểu, hiểu. Nhưng mà nghe có vẻ là, sao ta, nếu mà học ở công ty thì sẽ thích hơn, phải hông? Vừa miễn phí vừa rẻ mà lại, a, sao ta, kiểu giống như là, giáo viên có thể theo dõi mình được, phải hông?
Ừm, đúng rồi. Với đồng nghiệp nữa.